Dışarıda yemek yiyince, sağlıklı seçimleri nasıl yapıyorsun?
Yani, eee, böyle, bozulacak şeyleri, eee, mesela, kıyma olsun, hani, et ürünleri veya balık, böyle, çok ucuz yerlerde veya yememeye çalışıyorum veya bilinen yerlerde yemeye çalışıyorum. Hani, bildiğim veya arkadaşlarımın tavsiyesiyle, eee, yönlendirildiğim yerlerde yemeye çalışıyorum genelde.
Hı hı. He. Anladım, yani, bu mesela, emm, daha çok herhâlde, işte, internetten bakıp gittiğin veya arkadaşların tavsiye ettiği ama mesela diyelim ki bir, yeni bir mahalledesin, daha önce hiç bulunmadın orada ve karnın çok acıktı. İşte, eee, gözüne çarpan bir yerler var, mesela, böyle, bir et, eee, lokantası olabilir veya balık lo lokantası. Eee, m mesela, o durumlarda nasıl yaklaşıyorsun? Hani, internetten bir açıp bakıyor musun? Neler yapıyorsun, mesela, karar verirken?
Hı hı. Tamam. Hı hı. Hıı. Ya, tabii, internetten bakmak bir yol olabilir, mesela. Ya da güvenli opsiyona da, ııı, güvenli seçeneklere de gidebilirim, yani, eee, mesela, z çok böyle zehirlenmenin kolay olmayacağı şeyler, eee, yiyebilirim. Eee, ne bileyim, ııı, atıyorum, bir pastanede, eee, patatesli börek yiyebilirsin, mesela, hani, böyle bir durumda.
Hı hı. He. Evet, yani, o daha az risksiz olur, doğru diyorsun özellikle, hani, belki, işte, bitkisel bir şey yemek, hani, belki, ııı, pa pastane iyi bir fikir olabilir. Peki, böyle, daha önce, eee, böyle, bir şanssızlık oldu mu mesela, zehirlenme veya ona yakın bir problem yaşadın mı dışarıdan yemek yediğin için?
Hı hı. Yani, öyle düşünüyorum. evet. Ya, bir kere böyle hep, eee, çocukken, çocukluğumdan beri gittiğim bir köfteci vardı sokakta, hani, eee, severek de yiyordum. Bir kere ondan böyle bir, eee, midem bulandı, zehirlendim. Eee, ondan sonra, hani, bıraktım, mesela, bayağı bir dışarıda köfte yemiyorum, yani, o günden beri, eee, öyle şeyler oldu mesela, yani.
Hı hı. A! Evet, kötü bir şanssızlık olmuş gerçekten, hani. Belki de aslında köfteyi çok seviyordun. Eee, o yüzden, hani, belki dışarıda çok yemek istemedin. Tabii, o durumda köfteyi, eee, köfteyi bırakmamışsındır herhâlde. Evde mi yiyordun ya da bildiğin yerde mi yiyordun, hani, en azından? Emm, nasıl yaptın mesela köfte konusunu?
Hı, aynen. E, aynen öyle oldu. E, yok. E, köfteyi artık, eee, ya kıyma alıp kendim hazırlıyorum ya da, eee, mesela marketten veya kasaptan hazır, onların hazırladığı kasap köfteyi alıyorum. Ona güveniliyor, sonuçta, eee, kasap her zaman belli yerde. Bir de güvenliyse zaten, eee, sıkıntı olmuyor diye düşünüyorum, hani, o yüzden. Artık ona da güvenmeyeceksek zaten neye güveneceğiz? Eee, o yüzden, eee, o şekilde hallediyorum.
Hımm. Tabii. Hı hı. Tabii. Tabii, doğru diyorsun. Peki, mesela, işte, emm, şimdi sağlıklı yemek seçimi de aslında, baktığın zaman, kolay olmayabilen de bir şey yani. Sonuçta, eee, dışarıda yediğin için mesela bu özellikle dışarıdaki restoranlarda yağ kullanımı biraz, hani, eee, tartışılan da bir durum baktığın zaman. Eee, ne kadar, hani, eee, belki özenseler de evdeki kadar olmuyordur. Günün sonunda, biraz, böyle, endüstriyel kaçıyor olabilir. Mesela, böyle bir durumda, eee, favori markaların var mı? Yani, mesela, bu favori fast food tarzı bir şey de olabilir. Ama mesela sağlıklı diyebileceğin, aklına gelen bu tarz, eee, isimler var mı mesela restoran olarak?
Evet, evet. Hı hı. Aynen. Hı hı. Yani, sağlıklı mesela ne olarak? Hani, örnek olarak bir şey söyleyebilir misin bana, mesela sağlıklı bir restoran ne olabilir?
Hı hı. Mesela, işte, eee, bir tabakta sebze olması. Eee, et vardır ama sebze de olacak. İşte, eee, ve
Hı hı. Esnaf lokantası falan olabilir belki, hani, eee, ama marka olarak şimdi aklıma getiremedim pek. Eee, yani, eee, böyle, fast food, hani, diyebileceğimiz şeyler, çünkü genelde deyince hep aklıma, işte, Burger King, McDonald’s veya o tarz şeyler geliyor. Yani, eee, onlar da çok, böyle, insanın arada canı istiyor ama, eee, çok sağlıklı olmadığı için çok, böyle, tercih ettiğim bir şey değil. Ama o senin dediğin gibi, böyle, mesela dengeli bir şey beslenmek istesem, sağlıklı, belki esnaf lokantası tercih edebilirim mesela. Yani, öyle bir şey olabilir. Fast food çok, eee, şu an aklıma gelmedi, yani, veya ma marka olarak, böyle, bir zincir market.
Hımm. Hımm. Güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. Peki, öyle bir, eee, şimdi esnaf lokantasına tekrar geleceğim de şimdi sormak istiyorum, hazır bunu sormuşken. Sence öyle bir açık var mı? Yani, eee, sağlıklı yemek satması gereken fast food, eee, z zinciri olması gerekiyor mu yaşadığın şehirde en azından veya ülkede?
Hı hı. Hımm. Ya, şimdi bu, birazcık, böyle, emm, zor bir konu. Çünkü, eee, zincir olduğun zaman s s böyle, illaki fabrikalaşıyorsun, yani, şey oluyorsun biraz, böyle, eee, s seri üretime geçmen gerekiyor. E, seri üretime geçtiğin zaman da illaki, işte, bozulmayan ürün kullanacaksın vs. sağlıktan bence uzaklaşılıyor birazcık. Yani, o sebzeleri, vs.'yi, bilmem ne, günlük alma şansın yok, illa bir depo, mepo lazım. E, onun için de, eee, u uzun, böyle, bozulmayacak şeyleri alman lazım. O yüzden, illaki yine bir fabrikasyona döneceksin, hani, şey olur bence. Olmaz yani, zor olur diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, yeteri kadar sağlıklı olmayabilir, diyorsun. Hani, e, belki, bunu deneseler bile. Eee, anladım, anladım. Yani evet. Belki Hı hı.
Evet, evet. Yani, vegan, re mesela vegan ve vejetaryen şeyleri gibi olur, yani, hani, onlar da böyle, öyleyiz, böyleyiz diyorlar ama, eee, yine de bence çok sağlıklı olmuyor, yani.
Hı hı. Hımm, anladım, yani, yine bir hâlâ bir ön yargın var, o tarz bir restoranlara, vegan restoranlarına, anladım. Peki, mesela, bu, şimdi esnaf lokantası dedin. Eee, tabii, peki, bunu, ımm, yaşadığın ülkede bulabiliyor musun? Yoksa sadece Türkiye'de mi bulabiliyorsun, hani, gittiğinde?
Aynı, var evet. Hı hı. Hıı. Ya, yaşadığım ülkede esnaf lokantası olarak yok ama, eee, p böyle tabildot yemek, çoktan seçmeli y eee, yapan yerler var. Eee, hani, oralarda bazen, böyle, bir şeyler yiyebiliyorsun ama bizim esnaf lokantası gibi lezzetli olmuyor, eee, ne yazık ki. Eee, Türkiye'deki esnaf lokantaları çok iyi olanları, yani, bulabilirsen, böyle, e, özellikle sanayi yakınlarında falan olursa bence çok lezzetli oluyor. Eee, hani, onu bence hiç dünyada hiçbir yere tutturma şansı yok kimsenin, ben onu Türkiye'ye özgü olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. He. Hı hı. Ha. Anladım. Hımm, evet, ilginç bir şey söyledin aslında, özellikle sanayiye yakın olması, eee, belki öyle, dediğin gibi aslında, eee, böyle uzun yıllardır aileyle, eee, mesela işletilen bir esnaf lokantası, eee, gerçekten de böyle güzel olabilir ve aslında, eee, böyle durumlarda özellikle o sanayinin olduğu yerlere gidip yemek belki de hem bütçe açısından hem de, işte, çünkü sonuçta işçi sınıfına da, eee, eee, aynı şekilde, ııı, eee, hitap etmesi gerektiği için, fiyatlar, doğal olarak, eee, şehirdekinden bir tık daha aşağıda olması da gerekiyor, baktığın zaman. Doğru aslında. Peki, bu esnaf lokantasında favori yemeklerin, sağlıklı favori yemeklerin neler mesela?
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. E, aynen öyle. Hı hı. Ha, aynen, evet. O Ya, zor bir soru sordun, mesela şimdi aklıma, ne bileyim, bir kabak dolması geldi niyeyse birden, böyle, alakasız olacak. Bir mesela yanına bir yoğurtla, kabak dolması, bir de, bir mercimek çorbası veya ezogelin güzel olur yani böyle, dengeli de olur hem. Eee, hem böyle proteini var işte, eee, karbonhidrat var, her şey var yani. Yanına onların bir de, böyle, değişik tat sütlaç falan oluyor böyle, eee, onu da eklersen menüye, bence tamamdır, yani, o öğünü güzel çözmüş olursun diye düşünüyorum.
Hı hı. A. Evet. Hı hı. Hıı. Değil mi? Özellikle mesela bu sebzeli yemekler, eee, mesela dediğin gibi aslında, eee, mesela bu şey de olur, eee, bilirsin belki. Eee, işte, emm, bu ıspanak olur mesela. Hatta yanına yoğurt falan koyarlar. Eee, onun dışında, böyle yeşil fasulye, mesela, börülce tarzı yapanlar, böyle, çok çeşit olarak hani düşününce mesela onlara da rağbet eder miydin? Mesela ediyor musun gittiğinde? Deniyor musun farklı farklı şeyler?
Hı hı. Aynen. Tabii tabii tabii tabii. Aynen. Ya ben ıspanağı etsiz yiyemem, yani, eee, ya sucuklu olması lazım, ya pastırmalı olması lazım ya da kıymalı olması lazım. Bu üçünden birisi mutlaka olmalı, eee, yoksa, böyle, börekte de sevmem o yüzden ıspanağı, ben ıspanağı o şekilde yemem ancak ıspanağı, böyle, bazen, soğuk olarak, ıspanak salatası olarak yiyebilirim, böyle yoğurtlayıp falan, o ayrı bir şey. Eee, ama çiğ olarak, eh, şey, pişmiş olarak etsiz yiyemiyorum. O yüzden, hani, deniz börülcesi falan da bana meze gibi geliyor, ana yemek gibi gelmiyor veya normal börülce. Eee, o yüzden hani, eee, taze fasulyeyi de, böyle, çok etsiz sevmem. Ben genelde yemekleri etli tercih ediyorum, eee, etli olunca o kadar dediğin gibi sağlıklı olmuyor ama bazen, dengesini de kurarsan yine de olabilir diye düşünüyorum, ya.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Ha. Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, belki, evet, böyle, çok aşırı derecede, mesela, eee, tüketmediğin sürece belki aslında, emm, hani, sonuçta bir mineral de alman gerekiyor, mesela, bu etlerden, eee, protein de alman gerekiyor aynı zamanda. Özellikle spor yapanlar için gayet aslında mantıklı bu şekilde beslenmek. Yani, eee, daha çok, böyle, işte, çorba ve yanında, eee, bir, iii, sebze yemeği, belki bir, eee, et yemeği, ondan sonra bir, iii, içecek veya bir, eee, böyle, bir tatlı alıyorsun genelde. Hani, bu şekilde herhâlde alıyorsun. Güzel. Peki, emm, favori esnaf lokantaların var mı, mesela, Türkiye'de? Hani, "Türkiye'ye gittiğim zaman mutlaka, hani, şuraya da uğrarım." dediğin.
Aynen. Tabii, tabii. Hı hı. Aynen. Ana yemek. Hı hı. Tabii tabii. Hı hı. Hı hı. Ya, şeyde vardı bir tane aslında, Şişli'de vardı ama, böyle, gerçekten, yani, gittiğin zaman: "Ya onu mu seçsem, bunu mu seçsem?" diye, kafayı yedirtiyordu insana. Hani, bir türlü karar veremiyordun, o kadar iyiydi, yani, adamın menüsü. O, eee, aşçı bir yere gitmiş, yani, bilmiyorum da nereye gittiğini. Eee, ondan sonra orası bozdu, mesela, o eee, yani, o bir daha onu da bulamadım, eee, ve de fiyatları da bayağı... Normalde atıyorum, esnaf lokantasında öğünü on on liraysa burada ₺14'ydı. Atıyorum, yani, eee, lezzetin hakkını verecek bir fiyat da vardı aslında ama, eee, yine de adam bilmiyorum nereye gitti, belki de bıraktı, yani. Onun dışında, işte, o, eee, mesela, sanayide, eee, Levent Sanayi'de, şey, çorbacı var, mesela, eee, bir sürü çorba, sadece çorba yapıyor. Mesela, 25 çeşit çorba yapıyor her gün. Orası iyi, mesela, orayı tercih ediyorum.
Hı hı. <chuckles> Hımm. Hımm. Hı hı. Hı hı. He. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. A! Güzel. O, bayağı çeşitliymiş gerçekten, hani, 25 çeşit çorba. Eee, orada da böyle zorlandığın oluyor mu peki? Mesela, işte, acaba mercimek mi? Ezogelin mi? İşte, yoğurt çorbası mı? Böyle, oluyor mu mesela zorlandığın?
Hı hı. <chuckles> Ya çorbada çok zorlanmıyorsun genelde çünkü, eee, pir sürü alakasız çok sebze çorbası, o tavuk çorbası bilmem ne, yani, eee, atıyorum 3 gün gitsen, zaten yarım yarım 2 çorba alsan 6 tane çorba içmiş oluyorsun, o da seni zaten, eee, kesiyor, yani, şey olarak. Çünkü 2 tane birbirine yakın çorbayı yarım yarım alabiliyorsun. Mesela, domatesle, atıyorum, domates aldın yarım, bir de bir şey daha aldın yanına, o gidiyor beraber ikisi, o şekilde ikileyebiliyorsun yani çorbaları.
Hı hı. Hı hı. He. Tabii. Hı hı. Tabii, tabii. Aslında bu çorba deyince aklıma şu da geldi. Eee, bilirsin belki özellikle şimdi, emm, yani, ulaşımda çalışan veya tırcı tarzında çalışan insanların mesela gittiği, böyle, bazı esnaf lokantaları vardır. İşte, uygun olması açısından da maaşı düşüktür bel belki genelde onların. Emm, işte, uygun olması açısından da çorba söyler. Mesela o çorbanın yanında da bir sürü ekmek getirirler. Belki gözünde, böyle, oluşmuş olabilir, hani, bu şu anki söylediğim. Mesela sen gittiğinde de, mesela, çok ekmek tükettiğini düşünüyor musun, mesela bu çorbayı içerken?
Hımm, tabii. Hı hı. <chuckles> Tabii, aynen. E, şu an tüketmiyorum ama öğrenciyken bu dediğin taktiği biz de yapıyorduk, hani, eee, üniversite öğrencisiyken, mesela, yarım mercimek söyleyip yanına 1 ekmek yiyorduk, yani, <chuckles> ama, eee, s sahibi de veya garsonlar da, hani, bildiği için öğrenci olduğumuzu adamlar ses etmiyordu, yani, aaa, eee, "Siz, işte, 1 tane ekmek yediniz. Böyle yapılır mı?" falan demiyorlardı, hani, onlar da yardımcı oluyorlardı sonuçta. Eee, özellikle hele bu, eee, tırnak pide mi deniyor? Ekmek yerine o olursa, böyle, sıcak o efsane gidiyordu, mesela, çorbayla.
Hımm. Hı hı. <chuckles> Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Tabii, tabii. Doğru diyorsun. Aslında ramazan pidesi vardır mesela, hani, bir de, eee, o da o da güzel gider, doğru diyorsun. Iıı, evet, yani, aslında, evet, yani, belki de oradaki o esnaflar, eee, bu şekilde belki sürümden kazanıyordu veya, işte, içeride insan olması da aslında, eee, onun işletmesine iyi gelebiliyordu. Belki de o yüzden etmiyorlardı. Aslında anlaşılabilir bir durum. Hani, herkesin zaman zaman, öreze özellikle öğrenciyken, hani, eee, geçtiği durumlar, hani, anlaşılabilir. Peki, bunun dışında mesela, ımm, şimdi özellikle, mesela, hamburger tarzı, mesela, çok fazla fast food, eee, dükkân var. Hani, bazı insanlar diyor ki: "Hamburger aslında sağlıklı bir şey. Neden sağlıksız olsun?" Sen buna katılıyor musun?
O da iyi olur. Yumurtalı falan. Hı hı. Aynen. Hı hı. Evet, evet, evet. Ya hamburger sağlıksız bir şey, iii, değil. Eğer eti, böyle, gerçek kıymaysa vs. bence sağlıksız bir şey değil. Sonuç olarak, eee, ekmek arasına et, eee, yeşillik, işte, domates. Eee, niye sağlıksız olsun bu? Ancak, eee, dediğim gibi, gerçek et olması lazım ve de abartıp da, böyle, her gün onu yiyemezsin. Ayrıca, böyle, eee, onun yanına yediğin patates veya kola sağlıksız. Hamburgerin kendisi bence sağlıksız değil. Öyle düşünüyorum ben.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. He. Tabii. O k koladaki şekerden dolayı bir de, eee, patatesin o yağından dolayı, tabii, böyle düşünüyorsun değil mi? Tabii, tabii. Peki, mesela dışarı gittiğinde, eee, sağlıklı, eee, yemek olarak neler geliyor aklına, mesela?
E, tabii. Hı hı. Ya, dışarı gittiğimde sağlıklı ne olabilir? Emm, yani, esnaf lokantasında, işte, yiyebilirsin sağlıklı. Onun dışında, ı dışarıda yediğin şey bence çok sağlıklı olmaz herhâlde ya. Dediğim gibi, böyle, çok a alakasız, böyle, bir küçük bir dükkân keşfedeceksin de ancak orada, böyle, sadece mesela etsiz sebze yemekleri yapacak falan filan. Eee, anca o şekilde, yani, belki denk getirirsen olabilir. Onun dışında bilmiyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani zor zorlanıyorsun o zaman tabii. He.
Zor olur, yani, dışarıda. Anca zehirlenmeyeceğin, evet, zehirlenmeyeceğin, böyle, güvenilir, eee, yemekleri restoranları tercih edebilirsin belki.
Hı hı. Anladım, yani, şimdi diyelim ki, şöyle bir örnek vereyim sana hızlıca hemen, bir AVM'ye gittin, alışveriş merkezine gittin. Eee, şimdi orada, eee, yemek katındasın. Yapabileceğin en sağlıklı yemek seçimi ne olurdu, peki?
Evet. <chuckles> İşte, yani, eee, zor bir seçim olur. Eee, ne yaparım? Eee, belki, böyle, sa yani, güzel bir hamburgercide, eee, hamburger yiyebilirim o zaman. Belki, hani, öyle bir seçim yapabilirim. Hani, yanına, böyle, çok fazla ekstra almadan.
Hı hı. Hımm. Yani, herhâlde Hı hı. Bu herhâlde Burger King veya, işte, McDonald's dışında, değil mi?
Yok, onlardan değil. Tabii, zincir çok, böyle, büyük zincir değil de daha, böyle, lokal, eee, böyle, sahibi de orada bulunan dü dükkânlar oluyor ya bazen, hani. Adam hem sahibi oluyor hem garson oluyor vs. öyle bir yer mesela olabilir belki varsa ya da, eee, bu ünlü olan, böyle, et, eee, restoranı zincirleri var falan. Eee, param müsaitse oralara giderim, onlar da çünkü et sonuçta, hani, sağlıklı bir şey olamaz.
Hımm. Evet. Hı hı. Ha. Hı hı. Tabii, tabii. Doğru diyorsun. Aslında, evet, güzel ve gerçekçi örnekler vermiş oldun. Peki, eee, çok teşekkür ederim bu anlattıkların için. Eee, gayet eğlenceli bir konuşma oldu.
Hı hı. Rica ederim. Benim için de öyleydi. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
Hı hı. Görüşürüz tekrar. Hoşça kal.
Ben de. Bye bye.